ああ、そうですか。うーん。
はい、テキスタイル関連のし会社でデザインの仕事してたんですけど
はい。 ええ。
で、普段はなんかこう人使い荒いし、もう、とか思うこともあったんですけど
はい。
でもなんか誕生日となると、彼女なりにちゃんと、あの、こうケーキ、ホールのを、ねえ、それっぽいのを買ってきてくれて、ていうか、まあ、部下に買いに行かせるんですけど
ええ。 はい。 はいはい。 ええええ。
あと、まあ、大体、あの、ケータリングは、あの、インドのカレーの <chuckles> 関係でしたけど。<laughs> はい。
え。 <laughs> いいですねいいですね。私インド料理あの、好きなので、結構あのはい。
いや、でもね、私、彼女がそういう、時々ランチとかで、そういうのカレー取ってくれて、それでインドインドカレーの美味しさに目覚めたんですよ、実を言います。そのおっしゃるように、はい。で、まあ、そんな感じで、いつもはもうって思うことが多い社長だったんですけど、お誕生日の時はちゃんと
ええ。 ああ、いいですね。うん。 はい。はい。
みんな、集まってみたいな感じでランチタイムにそうやってちゃんと祝ってくださって。
はい。 ああ、よかったですね、それは。うーん。
はい。ああ、だからなんか、ああ、ちょっとお金入りは細かいけど、悪い人じゃないんだなと思って覚えてます。<laughs> でもなんかそれ、ん、みんなみんなの誕生日にちゃんとやってあげて、社員の。はい。はい。ええええええ。まあ人間関係はそんな悪くなかったんです。楽しかったですね。
<laughs> ええ。 ああ、そうですか。それは素晴らしい。うん。 はい。 うーん。それはいい思い出ですね。
はい。でもさあ、それはとか、その、はい、あの、子供の頃の辛い誕生日パーティーに、うわあの、うわ上書きみたいな感じで。<laughs>
<laughs> ええ、でも本当、それはいい社長さんですね。
まあはい。